جدًا وي وخلّي بالك حتة المقارنة زي ما قُلت لك، حتة الحاجات القديمة هي حلوة وجميلة والدنيا تمام و وع وم عشرة على عشرة. حتة الحاجات الحديثة بقى، عايز أقارن بقى لإن الحاجات دي هتُبقى بعد كده آآ، حاجات قديمة برضه هيمُر العصور، وهيبقى مثلًا بعد 50 سنة 100 سنة ياه ده كان في في دُبَي مش عارف بُرج خليفة، فيه مش عارف إيه، عارف الحاجات اللي هو إيه
إمم. إمم. أها. آه، فهمتك، فهمتك، أنت تقصد تقول إن الحاجة اللي جديدة بالنسبة لي دلوقتي هي هتكون بالنسبة لناس تانية يعني أج يعني أحفادي أو مثلًا أيًا كان أ أ قديمة طبعًا إمم، فهمتك لأ وجهة نَظَر وجهة نَظَر تُحتَرم بصراحة.
فاهم؟ آه. حاجات قديمة، آه، فعلًا فاللي هو برضو لازمًا تب <laughs> أيوه حتة اللي هو برضو أنت لازمًا ت تشوف الدنيا لازمًا تشوف هُم <tsk> فِكرُهم هل فِكرُهم برضو قُريّب من الحاجات ال التراث القديم وكده والّا والّا مُختلف تمامًا؟ <tsk> فلأ حتة برضه حتة الحاجات والتراث والحتة البُنى والشكليات والحاجات دي بالنسبة لي كلها عامةً مهمة جدًا، حاجات كده باحب اللي هو واو! ايه ده! هُم عملوها إزاي؟ هل هُم فعلًا آآ العصر الحديث دوّة خدوا فعلًا حاجات من الناس القديمة، والّا هُم ما قدروش ي يعملوا زيها؟ لأ حاجات ال المباني دي بالنسبة لي صراحة يعني خيال كده، وحاجة باسرح فيها واللي هو ياه! أنا بعد كام سنة الحاجات دي هتبقى برضو بالنسبة ذِكرى! يا ب إمم بس ف بس.
إمم. إمم. إمم. ذكرى طبعًا، إمم، وجهة نَظَر. الحقيقة يعني طموحك وصل للواحد فأنا ب باحييك جدًا عليه، وأتمنى لك التوفيق طبعًا أكيد يعني.
حبيبي تسلم لي، شكرًا جدًا، أنا اللي عايز اقول لك انبسطت جدًا بالكلام معاك يعني.